Alam mo hindi na ako nakabalik dun pero sana sana makabalik. Pero ano naman, ah, pagkatapos ng trip na yun ah, sa ibang lugar naman kami eh, pumupunta, yan. So mahilig talaga din naman kaming mamasyal, oo, sa mga bundok ganyan, may mga dagat din naman kaming napuntahan. Recently lang last ah, May ata yun, this year. So banda namang Ilocos kami nagpunta. Hindi ko sure kung familiar ka dun sa, ah, lugar, Immuki Island? Yung napuntahan, s oo. Immuki, yun. Ah, Japanese name daw siya eh. Mm.
Mm. Pumunta? Ah, okey. Mm, oo. Ay, oo. Mm. Mm. Ay. Hindi di di ko na-ano, nakaka mm. Hmm, mm. Nakakatuwa naman oo nakakatuwa naman na kumbaga marami kang ano, mga bagay na nararanasan na kumbaga connected sa nature, bakit bakit gusto mo sa nature?
So yun nag-balsa kami, mm. Oo. Alam mo kasi kapag stress ka na ganyan, masyado ka ng pagod sa buhay. Parang kailangan mo din naman mag-relax. Ang una talagang nakakapag-bigay nun is nature talaga, yung katahimikan ng nature, yung nakikita mo yung ganda ng buhay, ganyan. Kunyari pupunta ka sa, ah, bulubundukin, ganyan, makakakita ka ng falls, ng mga bundok. Yung naisip mo na, ah, nakaka nakakapag-bigay kasi siya ng calmness yung nature, nakakapag-hilom kumbaga na kahit kaunting oras lang, nakakapagpahinga ka kahit ah, tinititigan mo lang yung mga tanawin ganyan. Ah, parang naki na na sinasabi mo sa sarili mo na ah, maganda pala ang buhay. So kailangan natin magpatuloy. Kumbaga pag pagod ka, nature talaga yung pahinga, kumbaga. Mm.
Mm. Oo. <chuckles> Tama, oo. Mm, totoo yan. Mm, mm. Hmm. Oo, totoo. Totoong-totoo yan. Mm. Mm. Mm, totoo. Tama. Mm. Pupuntahan mo, oo oo. Oo, talagang may mga tao talagang kagaya mo na na-aappreciate talaga yung nature saka dun nakakapag-recharge no? Yung iba naman kasi yung ano nila yung, biyahe sa ibang lugar ganyan. Pero sa nature talaga dun mo mararamdaman yung talagang nagrere-charge ka. Kasi dun mo maririnig yung mga authentic na tunog ng mga ibon, lagaslas ng tubig, hindi ba? So ayun, oo malaking bagay talaga yun. Pero kung may pagkakataon ka halimbawa ngayon lalo na ngayong ano Christmas, saan mo balak ano, magbakasyon ulit kung may chance ka?
Oo. Totoo. Mhm.